Này bạn ơi, bạn có hay mua sắm online không?
Ừm, mình cũng hay mua sắm online đấy, bởi vì, ờ, nhiều nền tảng bây giờ nó phát triển quá nhiều ở nước mình luôn.
Ờ, công nhận nói chung là giờ cái việc là mua sắm online là cũng rất là phổ biến rồi, đúng không? Thế thì bạn có thể kể về một cái lần mua sắm online mà khiến cho bạn ấn tượng nhất được không?
Ừm, ừm. Đối về việc ấn tượng nhất thì mình nhớ là mình đợt trước có cái mùa hè năm ngoái thì mình có mua cho cái bọn trẻ con của nhà mình ấy, cái bể bơi, cái bể bơi mà đặt ở trên Shopee luôn ấy. Ừm.
Ừm. Ô, mua bể bơi luôn á hả? Bể bơi mà kiểu là là bơm hơi ấy hả bạn, phải không?
Đúng rồi, bể bể bơi mà bơm hơi ấy, cái bể đấy rất là rộng luôn. Mình nhớ mình đặt hôm đấy là mình mua được khoảng, à, năm hơn 5m liền. Có thể mình bơm nước vào cho bọn trẻ con nhà. Ừm, to lắm.
Ôi, thế cũng to ấy chứ nhỉ? Ờ, thế thì không biết là cái sản phẩm bể bơi đấy có cái gì đặc biệt mà khiến cho bạn ấn tượng thế?
Ờ, đầu tiên thì mình nhìn thấy cái kích thước như thế thì, ờ, mình, ờ, nghĩ rằng cái công đoạn vận chuyển của người ta sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà khi khi gửi đến mình ấy, ừm, đúng rồi, khi gửi đến mình thì mình thấy là họ, ờ, nén hơi các thứ vào để cho nó hộp nó nhỏ gọn hơn, nhìn trông rất là tiện. Vì lúc đầu mình còn tưởng mình là bị lừa cơ, bởi vì là mình là mình mình thấy là mình, ừm, ừm, mình thấy là cái bể bơi to thế mà s
Ờ, kiểu, cồng kềnh đó, đúng không? Ờ. Ờ, <chuckles> vậy luôn á hả? Lúc đấy là chắc là bạn tưởng là là là là bạn đặt đặt nhầm hàng ấy hả?
Rồi, mình thề lúc đấy mình tưởng là mình đặt nhầm hàng, bởi vì mình, ờ, mình nhớ là mình đặt cái bể bơi nó to lắm. Thế là thành ra là, mình thấy là cái hộp hàng của mình cũng bé bé thôi, bé bé cũng không phải hẳn to quá nên mình cũng hơi giật mình, và mình cũng hỏi anh shipper là "Ch có thể cho em kiểm hàng không?" Thì anh shipper bảo là "Không, cái này không kiểm được hàng."
Ừm. Ừm. Ơ, vậy luôn hả? Thế có nghĩa là cái đơn hàng đấy là bạn không có được kiểm tra trước à? Lúc đấy thế thì cái lúc mà bạn nhận hàng ấy có hoang mang không?
Mình cũng hơi hoang mang như mình cũng, ơ, đành thì mình cũng mua về rồi, mình cũng trả tiền rồi thì mình cũng, ơ, mở ra để xem nó như thế nào. Thì mình cũng hơi bất ngờ là cái bể bơi ừm.
À. Ừm, thế thì cái khoảnh khắc mà bạn mở cái, ơ, gói hàng này ra như nào bạn? Có bất ngờ không?
Đầu tiên thì mình mở ra thì mình thấy là, ờ, họ nén, ơ hút chân không các thứ xong thì mình thấy nó rất nhỏ gọn và mình mở ra thì đúng như cái kích thước của mình luôn. Và họ kh và
À. Uầy, hút chân không như thế tiện, đúng không?
Đúng rồi. Mình mình thấy là họ giao đúng với, ơ, cái kích cỡ mình đặt và mình lúc đấy mình về thì mình bơm nước cho bọn trẻ con, và bọn trẻ con rất là thích.
Ờ, thế có nghĩa là cái lúc mà bạn mới mở hàng ra thì bạn kiểm tra như thế nào mà bạn biết là đúng kích thước luôn ấy? Có ghi size số gì ở trên đấy không hả?
Ờ, thực ra là mình, ờ, đã khi mua hàng ấy thì mình đã chọn những cái bể bể cái cái to nhất rồi. Thì mình có xem mình có xem qua, mình nhớ không nhầm thì là có chiều dài 5 mét và chiều d à, chiều dài khoảng 8 mét và chiều rộng hình như là 5 mét thì phải, mình nhớ thế.
Ừm. Ờ, thế thì sau khi mà thấy là kiểm tra kích cỡ là đúng y chang như cái lúc mà bạn mua rồi, cho nên là nhận hàng luôn và bơm hơi luôn đó, đúng không? Thế thì cái sản phẩm đấy về sau là được sử dụng có tốt không bạn?
Rồi. Ờ, sản phẩm đấy mình, ờ, chỉ sử dụng vào mùa hè thôi. Mỗi năm mình sẽ mang ra một lần nên này, mình cứ dùng xong là mình cất đi, nên là được bảo quản rất là tốt luôn. Nên là mình hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng.
Ừm. Ồ, vậy luôn hả? Thế thì có nghĩa là cái món đồ đấy là quá là ưng ý luôn rồi, đúng không? Thế thì về giá cả thì sao bạn? Bạn thấy là cái món đồ đấy so với giá cả thì chất lượng của nó có phù hợp không?
Rồi. Ừm. Đối về giá cả thì mình, à, thấy nà lúc đầu thì mình mua giá là nó cũng hơi rẻ, mình cứ mình cũng lăn tăn là bởi vì mình cũng nghĩ nà, tại sao? Tại vì đợt đấy là lợt đợt sale của Shopee ấy.
À, kiểu, hàng rẻ là cũng không có chất lượng ấy hả? Nên lo đúng không?
Đúng rồi, đợt đấy là đợt đúng rồi, đợt đấy là đợt, ờ, sale của Shopee đó. Thì mình mua thì nó có giảm được cho mình khoảng 30, 40% mình không nhớ là mình mua là gần, ờ đúng rồi, mình nhớ là mình có ờ, trả cái bể bơi đấy khoảng, à, 6, á, 6 đến 700.000 thôi.
À. Ôi, thế cũng nhiều ấy chứ nhỉ? Ừm, thế thì cũng khá là rẻ ha. Thế thì lúc mà bạn chọn mua cái, ơ, cái cái vào hôm ngày khuyến mại đấy ấy, là do là khuyến mại thì bạn mới mua hay là do cái sản phẩm đấy là bạn cần nên bạn mới mua?
À, thực ra là hôm đấy thì, ờ, ờ, mình cũng hay đi làm xong về quê chơi ấy. Thì mình, ờ, c bọn trẻ con ở trong nhà mình hay sang nhà mình chơi thì, ờ, cũng bảo là "Chú chú đưa cho cháu chú đưa cháu đi, a, ra bể bơi." Thì mình cũng, ơ, đi được có 1-2 ngày xong mình cũng chán. Ừm.
Ừm. À, thế là lúc đấy là bạn không có cái khả năng là đưa trẻ con đi chơi nên là bạn nghĩ ra là mua ngay cái bể bơi luôn á hả?
Đúng rồi, mình mua ngay cái bể bơi luôn, để thứ nhất là chúng nó tiện là chúng nó cũng không, ơ, sang, ờ, đòi, ờ, bố mẹ mình này, cũng là ông bà của chúng nó, để nó đi ơ, đòi đi nữa. Tại vì bố mình cũng, gọi là, có có tuổi rồi nên là không thể trông được, ờ, một đám nhóc tinh nghịch ấy được.
Ừm. À. Vậy cũng hay ghê ha! Ừm, thế mình tò mò không biết là cái lúc mà bạn quyết định mua ấy, bạn có đi tìm hiểu thị trường xem là nên mua ở chỗ nào, hay là nên mua cái sản phẩm làm sao không?
Ờ, thì mình lúc đầu thì mình cũng hơi lăn tăn vật thật, bởi vì cái sản phẩm cái cái về cái khối lượng nó to, với kích cỡ nó to như thế thì mình cũng hơi lăn tăn thật. Thì thì đầu tiên là mình có hỏi cái những cái nơi bán hàng ở gần chỗ nhà mình thì mình thấy mua là nó hơi bị đắt, có giá nó
Ừm, đấy. À, bạn hỏi ở cửa hàng trực tiếp ấy hả?
Ờ, mình hỏi trực cửa hàng trực tiếp thì mình đầu tiên là mình hỏi bên đấy thì đồ bên đấy thì nó sẽ đắt hơn với mình, với lại là kích cỡ cũng nhỏ hơn nữa. Nên là mình cũng, ơ, hơn về nhà thì mình cũng xem cái trang Shopee đúng rồi, mình cũng lăn tăn đấy, bởi vì
Ừm. Thế là lúc đấy là lăn tăn luôn hả bạn? Ờ. Thế thì không biết là sau khoảng mất bao lâu thì bạn mới chọn mua được cái sản phẩm là cái bể bơi mà ở trên mạng đấy ấy, bạn có cần phải xem review nhiều không?
Ừm, sau khi một ngà không mình cũng không cần xem re review đâu, có nghĩa là một ngày sau mình đi nơi mình đi khắp nơi ở trong địa phương mình rồi thì mình thấy là cái giá thành nó cao, cao quá với lại là cái kích thước, cỡ nó cũng nh cũng cũng nhỏ, nó cũng không để cho bọn trẻ con đ một đống tr đám trẻ tầm khoảng 5-6 người như thế để bơi được. Nên là mình quyết định là mình lên trên
Ô, vậy á hả? Ừm. Ờ, có nghĩa là so với cái việc là kích thước là là bạn thấy bé rồi xong đó là cái giá cả thì lại còn cao nữa. Bạn cũng đi tham khảo khắp cả các nơi rồi đó, đúng không? Dũng cũng phải, kiểu là, tham khảo giá cả các thứ là cũng kỹ càng rồi là mới chọn mua ở trên mạng đó, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ờm, thì mình, ờ, lúc sau thì mình về nhà thì mình thấy là ừm, mình lên trang Shopee, mình hay mua hàng ở trên Shopee, thì mình thấy mình thấy là cái giá cả với lại kích cỡ của nó thì, ờ, nó rất là rẻ và là kích cỡ rất là lớn thế là mình cũng đặt đặt mua luôn.
Ừm. Ờ, đấy, quá là tiện luôn, quá là hời luôn ấy chứ, đúng không? Thế thì so với cái giá mà bạn đi hỏi ở quán trực tiếp ấy, với cái giá mà bạn mua ở trên cái sàn thương mại điện tử đấy ấy, thì cái, ơ, cái phần mà bạn mua ở trên sàn thương mại điện tử nó rẻ hơn khoảng bao nhiêu phần trăm?
Đúng rồi. Mình nghĩ là cái chỗ mà ở địa phương mình hay hỏi thì nó sẽ gấp đôi cái giá tiền về về cái kích cỡ như của mình mua ấy, thì nó sẽ gấp đôi gấp đôi luôn ấy. Ừm, đắt lắm.
Nhiều, đôi luôn á. Thế đắt nhỉ? Ồ, thế thì bảo sao mà bạn lại chọn cái việc là mua trên mạng đó, đúng không? Quá là tiện, quá là hời luôn chứ còn gì nữa?
<laughs> Đúng rồi.
Ờ, thế thì sau cái trải nghiệm mà mua hàng quá là tuyệt vời như thế, thì bạn có thay đổi cái thói quen mua sắm online của bạn không?
Ừm, nói về thay đổi là, thì, mình nghĩ là mình, ờ, ờ, đầu tiên là mình cũng nên s tìm hiểu trước. Tại vì lúc đầu mình mua cái bể bơi này thì, mẹ mình lúc nhận hàng, mẹ mình nhận hộ mà, thì mẹ mình thấy kích thước nhỏ thì mẹ mẹ mình có hộ gọi điện cho mình bảo là: "Con có đặt hàng gì không?" Bảo là: "Có." "Con đặt cái bể bơi mà sao cái bể bơi lại bé như thế này?" Ừm.
Ờ. Ờ. Kiểu lúc đấy là cũng nghi ngờ hả bạn? <laughs>
Đúng rồi. Lúc đầu là mình cũng mình cũng, gọi là, cũng, a, vội, hơi vội. Lúc ấy là mình hơi vội, bởi vì mình cũng ừm, thế mình đặt mua luôn. Thì lúc sau mình về hàng thì mình cũng thấy là cái hộp nó bé quá, xong mình cũng hơi giật mình. Thì mình cũng mở ra thì mình cũng khá là bất ngờ về cái việc mua sắm online cái đợt đấy của mình.
Cũng hoang mang đó, đúng không? À. À. Ừm. Ồ, thế là sau cái trải nghiệm mua hàng này là bạn thấy là cái việc là mua hàng online nó vừa rẻ này, vừa tiện này, lại còn chất lượng nó cũng còn quá là vừa sức mong đợi luôn ấy. Thế thì về sau khi mà bạn mua hàng nữa ấy, những cái mặt hàng khác nhau đi, thì bạn có hay mua online nữa không? Hay là bạn sẽ chọn cách là mua trực tiếp?
Ờ, đối với những mặt hàng online thì ch chỉ trừ quần áo thôi thì, ờ, mình sẽ, ơ, gọi là, có thể ra tận trực tiếp, nơi trực tiếp để mình, à, chọn lựa, mua hoặc là mình có thể hoặc là mình có một cách làm để cho giúp, ơ, tiết kiệm cái túi tiền của mình hơn là mình ra xem trước và đợi kịp về nhà. Ừm, mình mình ra xem trước đó, mình ra xem, ơ, hàng ch ờ, mặc thử các size của họ xem có vừa với mình không và bắt đầu mình về nhà mình nà, ờ, chọn mua ở trên mạng và áp những cái mã giảm giá vào ấy.
À, vậy á hả? Ôi, đó là cái gì ấy? Ừm. Thế, cách này tiện ha. Có nghĩa là bạn đi ra ngoài quán rồi xong đó là bạn thử trực tiếp, rồi xong đó là xem là bạn có thể là mặc size nào đó rồi. T xong đó là bạn về nhà bạn đặt chứ bạn không có mua trực tiếp ở tại quán luôn ấy hả?
Ừm. Đúng rồi.
Ôi, như thế rất là tiện luôn ấy. Thế thì bạn thấy là so với cái việc là bạn mua trực tiếp ở đấy với lại cái việc mà bạn đặt mua ở trên mạng ấy, với cái mặt hàng quần áo đi, thì nó có giảm giá được nhiều không?
Ờ, mình nghĩ là họ sẽ giảm được khoảng 10-20% cái sản phẩm của mình đang, ơ, mua.
Ừm, thế thì cũng quá là hời rồi, nhỉ?
Đúng rồi. Mình, ờ, mình nghĩ là nên nên nên ra lựa, đối với mặt hàng quần áo thì mình nên ra lựa trước, rồi bắt đầu mình mua ở trên các sàn xương mại điện tử thì mình sẽ được giảm giá hơn ấy.
À. Ừm, cũng hợp lý luôn ha. Thế thì có khi nào mà bạn mua quần áo mà trực tiếp ở trên sàn thương mại điện tử mà không có qua thử trực tiếp tại shop không?
Ờ, thì đợt đầu mình hồi mình đi sinh viên thì mình cũng, ơ lúc đấy thì kinh phí của mình cũng chưa được nhiều nên mình, ờ, cũng hay chọn những cái đồ hàng rẻ. Thì, ờ, mình, ờ, cũng hay đặt hàng về vào thậm chí là mình có đặt có một cái áo á màu màu màu xanh, nhưng mà lúc mình nhận hàng lại là một cái áo màu vàng, mình hơi bất ngờ. Thế là mình cũng nhắn tin hỏi shop ừm, mình cũng nhắn tin hỏi shop ấy.
À. Ơ, vậy luôn á hả? <chuckles> Thế thì sau đúc lúc mà bạn thấy là cái màu sắc quần áo là nó không có khớp với lại cái lúc mà bạn đặt rồi ấy, thì shop có hỗ trợ bạn đổi trả hàng không?
Ờ, mình cũng đã nhắn tin với shop và shop của mình thì, ờ, không trả lời, mình nghĩ là mình đã bị ờ ừm, bị shop bơ luôn và mình đã bị lừa, gọi là lừa đầu tiên, một cú cú lừa đầu tiên trong đời. Đúng rồi, cú cú lừa đầu tiên online luôn.
Ôi, shop bơ luôn hả bạn? Coi như là lừa đảo online rồi đấy, đúng không bạn? Ờ. Thế thì cái áo đấy thì về sau bạn làm như thế nào? Có có mặc lại không?
Ờ, thực ra là mình cũng, ờ, không không ưng cái màu vàng đấy lắm. Bởi vì mình mình là thuộc típ người, ờ, kiểu da, ơ, người cũng hơi ngăm đen ấy, nên mặc cái màu vàng đấy nhìn nhìn cũng hơi hơi khó. Thế mình cũng hỏi các bạn của mình là mua mua lại cái áo của mình không? Ừm.
À. Ừm, thế là cái trải nghiệm đấy là cũng, ờ, cũng hơi tồi tệ là vì là bạn đã bị lừa, coi như là shop lừa luôn rồi đó, đúng không? Thế thì sau lần đấy là bạn có rút ra cái kinh nghiệm, bài học gì cho cái việc mua sắm online của bạn không?
Đúng rồi. Ờ, đối với vế về sau thì mình, ờ, sẽ chọn những cái shop nó uy tín hơn, có nghĩa là đồ nó có thể đắt hơn so với cái cá các giá cả của các shop khác nhưng mà mình thấy là nó nó đồ gửi đến cho mình nó đúng như cái trên ảnh cho mình hơn.
À, thế thì cũng hợp lý mà. Thế thì cái trải nghiệm là mua cái, a, bể bơi thì đã là ấn tượng nhất đối với bạn là về cái sự hài lòng rồi nhá. Thì cái vụ mà mua cái áo mà sai màu như thế này có phải là một cái trải nghiệm tồi tệ nhất mà bạn từng gặp khi mà ua mua online không? Hay là còn có cái khác nó tệ hơn nữa?
Ờ. Ừm, mình nghĩ là đây là cái trải nghiệm tệ nhất của mình luôn. Bởi vì mình lần đầu tiên mình ừm, đúng rồi, mình, ờ nói chung là mình, ờ, bị dính 1 lần rồi nên là thành ra là mình những cái bài học sau thì mình, à, à, nên nên nên, gọi là, rút kinh nghiệm đúng rồi, rút kinh nghiệm hơn rồi.
Tệ nhất luôn rồi á hả? À, là rút kinh nghiệm rồi hả bạn? Ờ, thế thì nếu mà không có cái trải nghiệm tồi tệ nữa thì bây giờ là bạn có cái trải nghiệm nào mà nó cũng hài lòng, mà dưới cái tầm là cái sản phẩm mà cái bể bơi vừa nãy không?
Ờ, đó là mình cũng hay mua những cái đồ điện tử ấy, mình như mua cái đồ điện tử như kiểu đồng hồ, đồng hồ điện tử của, ừm đồng hồ điện tử đeo tay đó, mình cũng hay mua ở trên đấy, thì mình cũng thấy là giá cả của họ cũng rẻ hơn so với lại, ờ, ở ngoài shop.
Ồ, vậy luôn hả? Ừm. Ờ, nhưng mà ờ, nhưng mà bình thường thì những cái sản phẩm điện tử thì mọi người thường là hay mua trực tiếp ở tại shop ấy, thế tại sao bạn lại hay mua online? Có cái điều gì để khiến cho bạn là ham mua online hông? Ừm, do giá cả hay là do sao?
Ừm. Đầu tiên nó là giá cả. Mình hay, ơ, mình đối với những cái đầu hồ đồ điện tử như thế thì mình, ờ, sẽ chờ vào những cái ngày sale của shop với, ơ, Shopee thì nó sẽ s ờ, hay sale vào những cái ngày nó giống giống nhau, những mùng mười tháng Mười, 11 tháng Một Mười Một. Đúng rồi, đúng rồi.
À, kiểu, ngày giữa tháng đó, đúng không bạn? Ừm. Thế thì thường thì những cái ngày như thế thì bạn chỉ chú tâm đến cái việc giá cả là nó giảm là bạn sẽ mua liền à? Hay là bạn còn chú tâm đến những cái, kiểu như là, đọc review, đọc feedback rồi xem là cái mặt hàng nào nó tốt hay không rồi bạn mới mua hay không?
À, thì đối với những sàn mình hay mua sắm ở trên, ơ, ờ, Shopee thì mình, ờ ở trên Shopee thì nó có những một cái là, gọi là, s có Shopee Mall, gọi là cái cửa hàng, gọi là, chính hãng ấy. Thì mình, ờ
Ừm. À, cửa hàng chính hãng đấy hả bạn? Thế là bạn hay chọn mua ở trên đấy hả?
Ừm. Đúng rồi, mình đối đúng đối đồ công nghệ thì mình cũng, gọi là, về cái phần giá trị tiền nó nó cao ấy. Thì mình cũng nên, gọi là nó lớn nó lớn nên là mình, ờ, cũng nên, ơ, gọi là, chọn những cái ha shop, à, gi uy tín một chút. N nó sẽ được gắn cái Shopping Mall.
Ui, lớn mà, đúng không? Ừm, thế thì có cái lần nào mà bạn mua ừ, có cái lần nào mà bạn mua những cái đồ điện tử mà ở trên Shopee Mall mà ở trên cái, a, sàn thương mại điện tử đấy ấy, mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất không? Kiểu, ừm, rất là hài lòng luôn không?
Ờ, thì mình đầu tiên là mình, ờ, có xem qua một cái điện ờ, đồng hồ thì mình, ờ, rất mình nói chung là mình mình mình cũng hay ừm, nó cũng gọi là, ừm, đối với cái phần mà mình bắt đầu đi làm rồi thì nó cũng là hơi cũng có nghĩa là 1 tháng nương c 1 tháng lương của mình luôn đấy. Ừm, thì mình cũng hơi ừm.
Ừm, đồng hồ ấy hả? Giá có đắt không bạn? Ôi, vậy luôn ấy hả? Thế là khá là đắt so với cái mặt hàng mà mua online đó, đúng không? Thế thì s ừm, sau đó là cái trải nghiệm khi mà bạn nhận hàng về ấy hoàn toàn là hài lòng luôn hả?
Đúng rồi. Rồi mình về mình luôn luôn hài lòng bởi vì thứ nhất là mình đã được giảm giá hơn so với, a, bình thường rồi, với lại là thứ hai mình còn săn được vào cái đợt giờ sale đó là mình được giảm đợt đấy là giảm được 10% thì phải.
Ôi, thế là quá là hời luôn! Giá là thấp rồi xong đó là sản phẩm lại còn chất lượng luôn ấy chứ, đúng không? Thế cái khoảnh khắc mà bạn mở cái gói hàng đấy ra ấy, bạn có quay video lại để làm bằng chứng không?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, thì đầu tiên thì mình có khoe mẹ mình bởi vì mẹ mình, à, cũng là một người cũng hay chạy bộ giống mình ấy, thì mình cũng khoe mẹ mình đầu tiên thì mình bảo là "Mẹ ơi, con có cái đồng hồ điện tử này thì, ờ, ừ, sau, ờm, sau con khi nào con có tiền con lại mua cho mẹ nhé." Đấy, mình đầu tiên mình khoe mẹ thế. <chuckles>
À. À. Ờ, đầu tiên là bạn khoe như thế, thế sau bạn có mua thật không hả bạn? <chuckles>
À, có chứ, mình, ờ, mình cũng đợi, ờ, khoảng tại vì cái đồng hồ đấy đối với mình là một cái sản phẩm, ờ, ừm, có giá thành rất là cao nên đối với, ơ, người mới đi làm đúng rồi.
Ừ, nói chung là giá cũng đắt, đúng không? Nên là bạn không thể mua liền được đó hả?
Đúng rồi, nên là mình, ờ, cũng, ơ, đợi đợi dành, ờ, vào những cái ngày sinh nhật của mẹ thì mình cũng tặng cho mẹ mình gặp cái đồng hồ, bởi vì mẹ mình cũng, ơ, đam mê muôn, ơ, chạy bộ lắm.
À, thế Ừm, thế thì cũng hay quá ha. Thế cái lần thứ 2 mà bạn mua cái đồng hồ đấy cho mẹ của bạn ấy, thì cái chất lượng nó có y chang như cái sản phẩm đầu tiên bạn mua không?
Ờ, chất lượng thì nó vẫn y chang như vậy thôi bạn, bởi vì mình chọn những cái, ơ, gọi là, shop nó uy tín, gọi là, Shopee Mall được đánh dấu ở trên Shopee đấy.
À, shop uy tín là không có bao giờ là có hàng giả, hàng nhái gì đó, đúng không?
Rồi.
Ừm, coi như là cái sản phẩm n nào thì cái bể bơi này, rồi xong đó là cái đồng hồ ấy là những cái sản phẩm mà h mang lại cái sự hài lòng cho bạn rất là nhiều đó, với cái việc mà trải nghiệm mua sắm online như thế này ha. Thì hôm nay mình rất là cảm ơn bạn vì đã kể cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị như thế này nhá.
Ừm. Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào tạm biệt nhé.
Ô kê, chào bạn.